Jadi, eee, saya nih agak galau nih kan, eee, betul-betul galau nih. Saya sampai apa ya, kalo mau tidur itu kepikiran gitu jadi saya sulit tidur. Jadi di sini kan saya, eee, mau apa ya, saya mau curhat, se saya ada unek-unek yang perlu saya sampaikan dan mungkin, eee, nanti kalau Anda punya sedikit, apa ya, sedikit saran atau tips mohon diberikan, eee, itu akan sangat membantu, gitu. Eee, nah, eee, di sini kan, eee, minggu depan minggu depan saya harus, eee, apa ya, saya harus ada, eee, tugas, tugas dinas ke provinsi. Jadi, eee, saya harus menyampaikan progres, eee, pekerjaan, eee, saya sendiri ini kan di, apa, pekerja di bidang pemberdayaan masyarakat, di eee, apa ya, di tingkat kecamatan gitu jadi, eee, saya, eee, di sini harus dinas tugas ke tingkat provinsi. Nah, eee, kenapa saya harus, eee, ke provinsi? Bukannya, eee, itu kan sebenernya kalo dari rantai komando itu kan dari tingkat kabupaten ya. Nah, eee, kebetulan yang team leader-nya tingkat kabupaten itu, eee, apa ya, mereka eee, bukan mereka, dia itu kena musibah, jadi mereka, eee, kecelakaan. Nah, saya sebagai orang senior itu jadi ditugaskan untuk, eee, mewakili tim saya menyampaikan, eee, progres kegiatan. Nah, eee, inilah masalahnya kan, eee, say saya enggak pernah ini, eee, presentasi, eee, public speaking, eee, di tingkat yang, eee, apa ya, provinsi gitu, jadi saya, eee, apa ya, eee, gemetar gitu. Saya, m membayangkan aja gemetar apalagi, eee, ini penyampaian progress ini, eee, kabupaten kami termasuk yang paling rendah. Nah, eee, di sinilah, eee, saya betul-betul galau, jadi inilah yang ingin saya sampaikan.
Beban ya? Mmm, oke. Nah, dari yang kamu ceritakan tadi, aku paham, ya, bahwa ada beban yang tiba-tiba harus kamu tanggung dan kamu laksanakan, ya, itu pastinya akan membuat kaget. Apalagi tadi kamu sudah bilang, kalau kamu tidak terbiasa gitu, ya, untuk berbicara di depan, seperti public speaking, nah, hal itu sangat wajar, kok, banyak orang mengalami kecemasan sebelum presentasi atau pertemuan penting. Karena rasa cemas itu sebenarnya adalah reaksi tubuh yang berusaha untuk mempersiapkan diri kamu dalam menghadapi situasi yang menantang. Jadi mungkin aku mau tanya dulu, ya, kira-kira, nah apakah ini memang adalah presentasi pertama gitu yang memang akan kamu lakukan di depan hadapan orang banyak, atau sebelumnya sudah pernah mungkin ada pengalaman berbicara di depan umum?
Iya. Heeh, iya. Betul, tiba-tiba. Iya. Heeh, iya. Oke. Iya. Oke oke, begitu. Te Iya, oke baik. Untuk, eee, berbicara di depan umum karena, eee, background atau pekerjaan saya yang sekarang ini, kan, eee, apa, ya, pemberdayaan masyarakat gitu, kan. Jadi, eee, otomatis di situ memang dari job desc-nya sendiri, dari lingkup tugasnya memang, eee, ada, kan, eee, bahkan, eee, di setiap apa, ya, di setiap tahap kegiatan itu ada, baik dalam bentuknya penyuluhan, eee, training eee, itu kan, eee, di sini kita mendampingi masyarakat. Jadi untuk public speaking sebenarnya saya udah ada pengalaman, memang udah terbiasa gitu kan berkali-kali, cuma di sini kan lingkupnya, tingkatannya, eee, itu, kan, eee, baru tingkatan di desa gitu, ya, kan, jadi yang di depan kita itu yang kita presentasikan, yang kita, eee, kita paparkan di depan umum itu adalah orang-orang yang eee, kebanyakan itu orang awam, ya, kan. Nah bedanya ini dengan yang sekarang ini yang yang saya presentasikan itu, di depan itu orang yang kebalikannya awam, gitu Mbak, orang yang ahli, orang yang expert, ya, kan, spesialis, jadi memang orang yang betul-betul mengerti. Jadi, kan, kalau kita bicara di depan orang awam, kalau kita salah bicara atau salah informasi itu kan kita masih masih apa ya, masih aman gitu ya kan, <chuckles> karena awam gitu di depan kita. Nah, ini di depan kita orang spesialis, eee, orang, eee, ahli, kebut eee, orang dinas gitu, kan, eee, kepala dinas pun ada di situ. Jadi kalau kalau saya ada salah bicara atau apa, jadi mmm, jadi kan ada gimana, ya, itulah yang menjadi beban saya sekarang gitu, itu Mbak.
Mmm, iya, profesional, ya, ahli. Mmm, paham. Nah, memang ya tidak mudah untuk, kamu berbicara di depan umum dengan ruang lingkup audiens yang tidak biasa gitu ya dari yang biasa kamu hadapi, nah jadi sangat wajar kalau kamu merasa lebih gugup daripada biasanya, tapi kalau misalnya aku mau gali lebih lanjut nih, biasanya saat kamu berbicara di depan umum mungkin dengan audiens yang lebih banyak atau mungkin kalangannya yang bervariasi gitu ya latar belakang pendengarnya, ada gejala enggak yang kamu rasakan mungkin dari diri kamu? Apakah mungkin, eee, berkeringat gitu kan atau misalnya jantung berdebar kira-kira pernah enggak seperti itu?
Iya. Betul betul. Baik. Iya, silahkan. Iya. Iya. Heeh. Iya, ini ini menarik sebenarnya, kalau kalau jantung berdebar atau apa ya, berkeringat, itu itu umum ya, kalau orang, eee, orang lagi cemas itu memang umum, jantung berdebar dan apa tadi, eee, berkeringat gitu kan, tapi kalau saya memang kalau berkeringat itu enggak, yang apa, yang ada unik di saya itu, eee, tenggorokan saya jadi kering, itu udah kejadian lama sebenarnya, eee, dulu saya waktu saya SMA, saya pernah tampil depan umum, tapi memang bukan public speaking ya, itu saya tampil di turnamen olahraga ya kan, itu kan di depan publik jadi di situlah pertama saya merasakan bahwa, mmm, eee, apa ya, eee, tenggorokan saya kering, jadi, eee, dulu kan waktu, saya tampil di depan umum, eee, turnamen olahraga itu, saya enggak dapat solusi dulu kan, karena tenggorokan saya kering jadi makin terbawa gitu, enggak ada akses ke minuman gitu kan, ah, itu yang saya rasakan selain dari jantung berdebar, eee, jadi, eee, kalau sulit bernafas saya enggak, itu aja 2, jantung berdebar dan, eee, apa, tenggorokan saya kering, eee, haus luar biasa, oh, haus enggak, tapi terasa kering aja gitu, seret. <chuckles>
Berkeringat. Turnamen ya? Oh iya paham. Nah, dari yang kamu ceritakan tadi, gejalanya masih umum seperti yang dirasakan banyak orang ya, jadi tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan seperti, "Oh, apakah harus mungkin ini periksa gitu kan atau cek ke ahli?" Nah, karena seperti gejala mungkin ya tenggorokan kering, itu karena rasa gugup. Nah, itu masih wajar dialami oleh orang saat akan tampil atau berbicara di depan umum. Nah, terus juga nih aku salut sama kamu, karena sebenarnya kamu sudah ada pengalaman seperti mungkin pas tadi ikut turnamen olahraga ya, atau berbicara di ruang lingkup yang, eee, audiendnya di, eee, kelas kabupaten atau yang lebih rendah daripada provinsi gitu kan. Itu kan sebenarnya adalah modal untuk kamu, untuk bisa berbicara di ruang lingkup yang lebih luas. Jadi yang kamu bisa coba sekarang, mungkin kamu bisa nih, latihan lebih lagi untuk persiapan bicaranya. Pastikan materi yang akan disampaikan itu lebih jelas dan terstruktur, dan nggak apa-apa kok kalau misalnya kamu harus latihan di depan cermin, atau misalnya mungkin minta pendapat keluarga ya, saat kamu praktek bicara, nah mungkin bisa kamu coba cara seperti itu. Nah, kira-kira apakah kamu berminat untuk coba?
Iya. Iya. Iya. Oh, gitu. Baik. Iya, betul. Iya. Betul betul. Iya. Iya. Oke. Oke Baik. <laughs> Betul juga tuh. Oke, eee, memang dari yang Anda sampaikan tadi, ya ada betulnya bahwa, eee, saya ini ada pengalaman gitu kan, eee, berbicara di depan umum itu udah udah jadi modal ya kan, tinggal bagaimana, eee, saya mengasahnya gitu kan, jadi, eee, mungkin saya bisa coba, eee, kalau depan cermin kayak mana ya? Saya sendiri minder ka kalau lihat diri saya sendiri depan cermin tapi, eee, s saya bisa mungkin latihan eee, kebetulan kan, eee, beberapa hari ke depan, eee, saya ada apa ya, saya ada pertemuan, eee, lintas sektor di kabupaten, eee, dalam apa ya kerjasama dengan, PDAM dan, eee, jadi kami, eee, akan berkunjung ke kantor PDAM untuk, membicarakan apa ya, eee, kerja sama kerja sama untuk mengelola tata sumber daya air jadi, mungkin di situ bisa saya saya sampaikan atau, saya persiapkan gitu kan bahan-bahan, kemudian, eee, di situ saya latihan presentasi jadi, mmm, itu kan udah tingkat kabupaten, nah betul juga jadi, eee, saya bisa bawa ke situ jadinya, ya betul.
Heeh, praktek dulu. <chuckles> Nah bagus nah itu adalah salah satu kesempatan yang bagus ya untuk kamu untuk mulai praktek dan memupuk rasa percaya diri dan mungkin nanti pada saat kamu udah mulai bicara ya di forum yang tadi, kamu bisa nih pahami gejala yang ada di diri kamu apakah benar masih muncul rasa seperti tenggorokan kering ya seperti dulu atau apakah mungkin masih terasa banyak berkeringat misalnya gitu kan rasa gugup yang berlebihan apakah masih ada. Nah kalau misalnya terasa, jadi sebelum presentasi yang lebih besar tadi ruang lingkupnya, kamu bisa latihan lebih dalam lagi dan lebih serius lagi, tapi kalau seandainya wah, ternyata tidak semenakutkan itu dan ternyata gejala yang muncul ini tidak terlalu berlebihan masih bisa kok diatasi. Nah nanti, kamu tidak perlu khawatir, mungkin bisa coba dengan cukup, eee, refleksi diri atau misalnya releksa dan latihan pernafasan dalam seperti itu jadi jangan terlalu cemas untuk berbicara di forum terbuka, karena semua orang itu pasti akan mendengarkan dengan seksama gitu jadi jangan ada hati dulu seperti, wah nanti dicuekin atau apa jangan, jadi tetap fokus dan tampilkan diri kamu apa adanya sebaik kamu bisa.
Iya. Ya. Oke. Iya. Ya. Heeh. Oke. Heeh. Betul. Iya. Baik. Iya. Iya. Baik baik. Nah, oke, saya tangkap tadi, yang menarik memang, apa ya, tadi, latihan pernafasan, gitu, kan? Jadi, mungkin di situ, eee, sebelum tampil gitu iya, tampil namanya, kan? <coughs> Jadi, saya latihan pernafasan, tarik nafas dalam-dalam, kemudian hembuskan, gitu kan, beberapa kali, eee, dan juga mungkin, kalau saya refleksi ke, apa ya, waktu saya tampil di turnamen dulu, napas saya apa, tenggorokan saya kering, mungkin saya bisa bawa air minum, gitu kan, ke podium. Pake podium nih, kan. Jadi, eee, saya punya akses untuk, eee, remedial yang, eee, dekat, gitu. Ah, oke. Ini ini, betul-betul positif sekali, saya sudah berbicara dengan Anda, jadi saya sudah bisa menenangkan diri sedikit, dan, eee, semoga saya bisa, eee, berhasil presentasi.
Betul, iya. Oke. Terima kasih kembali, senang bisa membantu. Sampai jumpa lagi, ya!
Sampai jumpa lagi!